โอ๊ย มันก็เป็นอะไรที่ถาโถมเลยอะเนาะ คุณเนาะ ใช่ไหมคะ? คือแบบรอบด้านเลยอะ แล้วแบบ เนี้ย โอ้โฮ เข้าใจความรู้สึกของคุณเลยอะ ตอนนั้นคุณรู้สึกยังไง? แบบเหมือนกับ <tsk> มันแย่จังเลย อะไรแบบนี้ไหมคะ?
ใช่ เหมือนอยากจะหายไปจากโลกนี้เลยอะ มันแบบ เออ มัน มัน แต่ว่าไม่ได้คิดที่จะเหมือนแบบว่า ทำร้ายตัวเอง อะไรขนาดนั้นนะ แต่แค่รู้สึกว่า ไม่อยากอยู่แล้วอะ เหมือน มันไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่ บนโลกใบนี้ ไม่ได้รู้สึกว่า เฮ้ย แบบที่ ที่บน โลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นที่อยู่ของเรา เลย อะไร เหมือนเราไม่ได้เหมาะกับโลกนี้ อะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่ใช่ว่า เฮ้ย เราจำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรเพื่อให้ตัวเองหายไปอะนะคะ ก็ไม่ขนาดนั้น มันเป็นแค่ ความคิดท้อ ๆ ลบ ๆ ที่แบบว่า เออ เราไม่ หรือว่าเรามาจากดาวอื่นเนาะ เราไม่เหมาะกับโลกนี้ เลย อะไรแบบเนี้ย ค่ะ
อ๋อ ค่ะ อือ ๆ ๆ ค่ะ อืม อืม อืม อืม อือ อือฮึ อ๋อ ค่ะ แล้ว แล้วแบบนี้ อ่า อย่างที่คุณก็มีความรู้สึกท้อแท้เนาะ มีความรู้สึกแย่ แล้วก็ เอ่อ ไปจนถึงขั้นที่แบบ เออ เราอาจจะไม่เหมาะกับ กับดาวดวงนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบเนี้ยค่ะ แล้วคุณแบบเหมือนกับ เริ่มแบบเหมือนกับยอมรับ อืม ยอมรับตัวเองได้ยังไง? แล้วก็รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นน่ะ ยังไงอะคะ? คุณขา
อืม วิธีของเราเนี่ยนะ อาจจะฟังดูเหมือนคนแก่ ๆ หน่อยอะนะคะ แต่มันบังเอิญได้ผ้ลได้ผลเลย ก็คือ อา คุณเคย ได้ยิน คุณเคย ได้ยินคำว่า อา ไม่ทุกข์ไม่เห็นธรรมไหมคะ? อ๋อ
อืม อืม ยังไงคะ? ไม่ทุกข์ไม่เห็นธรรม ก็คือใช้ธรรมนำทาง อย่างงี้เหรอคะ?
ใช่